Ja.
Ja, es ist schlimm. Ne, wirklich. Also und da ist halt doch auch die Sache ja, ich denke, Politik hat da schon auch kann da schon auch was machen, ne? Was ändern, ne? Mit den Gesetzen halt, bestimmte Gesetze auch sagen: „Hey, hier, äh, nicht mehr als f 100 Tiere“ oder so. Weißt du? Das du halt schon auch die die Anzahl der Tiere reduzierst, finde ich wichtig.
Ja, ja. Mhm. Mhm. Ja. Genau, und nicht nur die Regeln und Gesetze erlassen, sondern auch kontrollieren, dass die dann auch eingehalten werden, ne?
Oh toll. Ja, ja, mhm, auf jeden Fall.
Denn oft liest du dann doch in der Zeitung: „Oh, da war wieder ein Bauernhof, wo sie dann alle in ihrem eigenen Mist standen und quasi verhungert sind“, und so.
Mhm. Ja, furchtbar. Ja, ja, ja, genau. Mhm.
Ja, ja, man muss da schon irgendwie von Amts wegen dann immer Tierarztkontrollen
Ja, stimmt, das wird's vermehrt, ja, genau. Ja, bei den Hühnern ist es ja auch so schrecklich. Also, es gibt ja diese also Bodenhaltung, sagt man ja, ist ja sch noch mal 1 besser als diese Käfighaltung. Aber das ist ja für a für mei also meiner Meinung nach auch schrecklich. Die sind ja so aufeinander gepfercht, also
haben und Ja. Ja. Ja, ja, solche Massen, ne? Ja. Ja, und und ma man blickt auch gar nicht mehr so wirklich durch, ne? Also, Legebatterie ist ein Ding, aber dann, wie du schon sagst: Was ist der Unterschied zwischen Bodenhaltung und Farmhaltung und dann ha sagt dann steht da manchmal, sie haben Freilauf, aber dann muss es nur so 'n Ministückchen sein. Also
Ja, die haben gar keine ja. Ja. Mhm. Also, bei Eiern muss ich ganz ehrlich sagen, da also ich habe selbst Hühner, ja, das ist schon mal super. Da die da habe ich die meiste Zeit sowieso meine eigenen Eier, die sind auch, die haben super viel Platz und denen geht's gut. Die dürfen auch manchmal in Garten und so, gar kein Problem. Aber, ähm, ich kaufe natürlich auch manchmal Eier, ja, wenn so wenn ich nicht genug habe und da ich ich kaufe nur Bioeier. Also, weil i das ist 100 % sicher, dass eine Bio a also ein Biozucht, äh, da ist wirklich Gras, weißt du? Die sind dann wirklich draußen auf Gras. Ähm. Da gibt's diese Standards, ja.
Mhm. Mhm. Nur Bioeier, ja i Ja. Und sie bekommen auch Sie bekommen auch vernünftiges Futter, ne? Nicht irgend so 'n Industriemehl, sondern auch die Hühner selber werden gut ernährt und das isst man ja dann letztendlich mit dem Ei auch.
Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja.